Mhm.
Hm, wenn du einkaufen gehst und immer das Gefühl hast, jetzt, ähm, gezwungen zu werden von deinem von deinem inneren Ich, was da kaufen zu müssen.
Mhm. Ja.
Hm, du hast ja gesagt, das tritt immer auf. Ähm, ist das schon seit langer Zeit so, oder gibt's wirklich 'n Punkt, wo du sagst: „Ja, ab da ist es aufgetreten?“
Ja. Hm, ne, also, das, äh also, grade so was so die Haarprodukte und so angeht, da bin ich erst so ja, so so 'n Shoppingopfer, sage ich mal, seitdem, ja, vielleicht so seit 4, 5 Jahren oder so. Die Haare werden, ja, dünner und dann denkt man sich: „Oh, die könnten noch mehr Pflege und noch mehr dies und noch mehr das gebrauchen und so“, und dann will ich ja immer n äh, so blond wie möglich sein. Das machen die Haare aber auch nicht so oft mit. Dann, also, d grad so bei diesen Haarpflegeprodukten ist das schon extrem geworden. Das war mir immer recht <chuckles> egal und auch als ich noch zu Hause gewohnt habe, so bei Mama, als ich noch Schulkind war oder dann irgendwann Gymnasium es war mir eigentlich, ähm, ja, nicht wirklich wichtig. Da habe ich hier für 1 € so 'n Shampoo und den habe ich's mir neu gekauft, wenn die Flasche leer war. Ähm, und dann als ich nachher irgendwie, ja, mein eigenes Leben, meinen eigenen Haushalt hatte und so und, äh, ja, mein eigenes, äh, Einkommen hatte. In dem Fall ist das ja jetzt mittlerweile n ist das ja nur BAföG, aber viel ist das natürlich nicht. Aber dann, ja, ist es halt so mein eigenes Geld und dann will ich mir halt auch schöne Sachen irgendwie von kaufen. Also, ja, seitdem ich ausgezogen bin, ist das mehr oder weniger so, ja.
Mhm.

Okay, und zahlst du mit Karte oder meistens mit Bargeld?
Immer mit Karte. Also, ich trage, äh, kaum Bargeld mit mir rum. Ich habe auch zuletzt in Schweden gelebt, da gibt's sowieso gar kein Bargeld, von daher habe ich das mir so angenommen. Ähm, und, äh, ja, ich habe eigentlich nie Bargeld in meinem also, nie Bargeld in meinem Portemonnaie. Ne, mh mh.
Mhm. Ja. Und wie greifst du dann beim Einkaufen auf das Extrakonto zu? Hast du da noch mal 'ne Extrakarte oder wie läuft das?
Ne, dann, also, wenn ich irgendwie merke: „Boah, auf der Kreditkarte ist nicht mehr so viel los, ich müsste jetzt erst mal zum Sparkonto“, dann mache ich das tatsächlich direkt an der Kasse, dass ich sage: „Oh Mann, warten Sie mal 'ne M äh, 30 Sekunden, ich muss das mal kurz rüber transferieren.“, und dann greife ich auf dieses Extrakonto zu. Tatsächlich, all geht alles online, alles digital und schmeiße mir schnell irgendwie w 50 oder wieder auf das Kreditkartenkonto drauf, damit ich mir irgend so 'ne doofe in Anführungsstrichen, ne, Haarpflege da kaufen kann. Also, ja, also, das passiert dann meistens so. Mhm.
Mhm. Ja, okay. Also, es wäre ja jetzt ein Vorschlag gewesen von mir zu sagen, dass du nur ähm, also, dass du wirklich Geld abhebst und nur das Geld mitnimmst für die Sachen, wo du wo du weißt, du wirst diese Sachen kaufen und die Karte zu Hause lässt. Ja, das wäre ein Vorschlag. Aber da du mit Karte einkaufst, da wäre vielleicht noch 'n 2. Vorschlag, dass oder noch 'n 'n Extrakonto zu eröffnen, ja, wo du gar nicht die Möglichkeit hast, das instant auf dein Kartenkonto zu transferieren und, dass du dann halt auch auf dem Kartenkonto nur das lässt, was du halt, äh, für den Monat brauchst, ja, und dir das vorher ausrechnest.
Ja. Mhm. Ja. Ja. Jep. Mhm. Mhm. Mhm. Okay.

Ja, verständlich, und ist es eher so, dass das Onlinekäufe betrifft oder Offlinekäufe oder beides?
Mhm. Ähm, ja, es ist also, bei Kleidung ist es auf jeden Fall, hm, online. Ähm, ist es einfach ich finde das super bequem, sich einfach, ähm, ja, entweder 'n paar verschiedene Teile in verschiedenen Farben oder in verschiedenen Größen s zu bestellen, dann kann man das ja relativ einfach immer wieder zurückschicken. Äh, da macht das Onlineshopping schon echt Spaß, ähm, auch so, ja, so durchzuscrollen, wenn man abends mal so auf der Couch liegt, das macht schon Spaß. Dabei so Haarpflege oder Körperpflege im Allgemeinen, ähm, ja, da gehe ich schon gerne mal los und rieche dann auch dran und gucke mir das halt, äh, ja, noch ganz genauer an und da ist es auch so, dass ich, wenn ich in den wenn ich in den Läden rumlaufe, dann ist das auch, äh, ja das ist e extrem grade so bei, ähm, Haarzeug, äh, Körperpflege im Allgemein so, dann ist das schon oder meinetwegen auch Make-up, da kommt‘s dann schon vor, dass ich da eher zugreife. Ist nicht so wirklich, wenn ich durch die Läden renne, dass ich dann so direkt nach Klamotten-Läden schaue, eher weniger, das mache ich dann eher online. Ja, also, es ist so fifty-fifty.
Mhm, ja und du hattest bereits erwähnt, dass das vor allem Haarpflege-Produkte betrifft, aber gibt‘s auch noch andere Produktbereiche, wo das drauf zutrifft?
Mhm. Mhm.

Okay, und wenn du das dann gekauft hast, das heißt, du hast bezahlt und hast das jetzt, wie fühlst du dich denn da direkt nach dem Kauf?
Mhm. Mhm. Hm, direkt danach freue ich mich immer noch tatsächlich. Also, nicht so, dass dass ich die direkt irgendwie bereue. Ähm, meisten es dauert bei mir so 'n bisschen, bis ich dann merke: „W wozu hast du's jetzt gekauft?“ Das ist meistens so Ende des Monats, wenn ich dann so merke: „Ups, Geld wird 'n bisschen knapper.“ Dann denke ich's erst drüber nach: „Boah, was hast denn eigentlich schon alles gekauft?“ Und dann, ähm, fällt mir auf: „Boah, der Schrank, der ist ja v schon wieder voller und, ähm, ja, da steht schon wieder viel mehr im Badezimmer rum und, äh, das Portemonnaie wird 'n bisschen dünner, sozusagen.“ Dann fällt mir erst auf und dann fange ich an, das 'n bisschen zu bereuen tatsächlich. Also, es dauert schon 'ne Weile, ja.
Mhm. Okay, und wenn du das dann bereust, was geht dann in deinem Kopf vor?